Esatto, lui. Mhmm, c cioè, senza darci appuntamento, eh.
Fantastico, non vi eravate, mhmm, ehm, parlati e nessuno sapeva di quella che era il
Cioè, no. No, 0. 0, completamente, cioè, uhm, senza saperlo, ehm ci siam trovati lo stesso giorno su quell'isola e abbiamo prenotato, ehm, lo stesso ostello
Okay. Reazione di entrambi qual è stata? Come è stata?
e, uhm, ehm Eh, beh, ehm, un grande abbraccio ovviamente, perché proprio, ehm, è la cosa cioè subito ti rendi conto della delle cose incredibili della vita, no, che cap possono c capitare. Uhm, risatona: "Cioè cosa fai? Ma no, incredibile!" Sai quelle cose qui.
Ceto. Mh-mh. Eh, certo.
E ovviamente poi abbiamo fatto, ehm, altre serate insieme, ehm, sull'isola, ehm, abbiamo girato un po', c avevamo visitato le casc delle cascate.
Mh-mh.
Somma, è stato tutto molto divertente, ma quel momento lì è stato più topico, cioè, ehm, sai quando sgrani gli occhi che dici: "No!" Ecco, sì, esatto, ehm
Non ci posso credere. Certo. Senso di stupore, incredulità, uhm
Sì, u una cosa quasi tipo Aldo, Giovanni e Giacomo volando, "Non ci posso credere" Ehm, e qui quindi è stato proprio forse ancora peggio di della dell'esperienza precedente, perché, comunque, ehm, è stato come un un girovagare e un monopoli, che ci siamo r ritrovati sullo stesso punto, siamo ripassati dal via, ehm, come cioè, a un e i il segno del destino. Questo è il segno del destino perché, uhm, come nella nell'episodio precedente, e
<chuckles> Sì.

Sì, dici qua quando, semmai, rincontrerò questa persona, comunque sarà bello ricordare insieme quello che ci è successo, e come in modo, ehm, unito l'abbiamo superato.
Sì, infatti per farti un esempio banale
Beh, però questo s sì, ehm, s sì, dimmi.
m'è capitato anche di avere problemi con qualche polizia, in qualche paese un po', ehm, fuori dall'Unione Europea, però ade ade adesso ci rido sopra.
Ecco.
È un sì.
Sì, adesso. Però magari sul momento, ecco, questo potrebbe proprio essere un incontro casuale, non proprio di quelli <exhales> piacevoli.
Ma una volta so in un in una repubblica ex sovietica, mi hanno caricato su una camionetta della polizia, per un banale motivo, ehm, sono rimasto su un quarto d'ora, poi m'hanno lasciata andare, adesso ci rido ci rido molto.
Ah, forse un pretesto per chiederti dei soldi? Sai che potrebbe essere
Sì, sì, esatto. Beh, e mi è capitato anche di pagare qualche poliziotto, ehm, in qualche in, mhmm, in centro America. Comunque, ehm, tutto fa esperienza. Sì, sì, sì, sì.
Vabbè, restano comunque delle esperienze. Esatto, che a distanza di anni sono sono divertenti di da raccontare. Sul momento magari no. Ti ringrazio, è stata davvero una chiacchierata fantastica, guarda abbiamo viaggiato in tutto il mondo, ehm, fa mi ha fatto molto piacere.
Va bene. Eh, guarda sono io che ti ringrazio, e ricordare sempre episodi piacevoli, e divertenti. Grazie mille.